ได้ไอเดียเยอะเลยครับ คำแนะนำในวันนี้ ยังไงเดี๋ยวผม ก็ จะเอาไปปรับใช้ให้มันสอดคล้องกับวิธีที่ตัวเองใช้ชีวิตในแต่ละวัน แล้วก็อาจจะต้องมีตัดค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ไม่ได้จำเป็น หรือเราอาจจะไม่ต้องซื้อมันก็ได้ แล้วก็รอไปซื้อที่เดียว อย่างที่ให้คำแนะนำมา อันนี้ก็คิดว่า น่าจะได้ปรับใช้แน่ แน่นอนครับ ขอบคุณมากเลยนะครับ วันนี้
ได้ เลยค่ะ ทางนี้เห็นด้วยกับทางนั้นที่พูดเลยนะคะ ยังไงวันนี้ขอบคุณมากค่ะ วันนี้ สวัสดีนะคะ
ค่ะ สวัสดีครับ

อืม ส่วนใหญ่จริง ๆ เงินออมอะผมก็จะเก็บไว้แบบเป็น เงินวัน เกิดด้วยส่วนหนึ่ง แล้วก็จะมีแบ่งมาลงทุนแบบซื้อหุ้นของธนาคารบ้างเล็ก ๆ อะไรอย่างเงี้ยอะครับ ให้มันแบบ ได้เติบโต เนาะในเงินฝากของเราไม่ให้มันอยู่กับที่ กับอีกส่วนหนึ่ง ก็คือแบบเก็บเป็นเงินฉุกเฉินเอาไว้เป็น เวลาไปเข้าโรงพยาบาล หรือ อะไรแบบเนี้ยครับ ก็จะมีกันไว้ประมาณ 2-3 อย่าง แบบนี้มากกว่า
อือ ค่ะ อืม โอ้โฮ ถือว่าเป็นความคิดที่ดีมาก ๆ เลยค่ะ ทางนี้ก็เห็นด้วย เช่นกัน แต่อย่างเงี้ยอาจจะต้องสอบถามก่อนนะคะ ว่าสถานการณ์ หรือว่าอารมณ์ที่เวลาเรา ก่อนที่เราจะซื้อของแบบเลขเบิลแบบเนี้ยค่ะ เรามักจะมีอารมณ์แบบไหนบ้างเหรอคะ? เคยสังเกตตัวเองไหม? เช่น เบื่อ หรือเครียด หรือว่า แค่รู้สึกว่า ถูกชักชวนโดยโฆษณาแบบเนี้ยค่ะ
ครับ